Não, acabou virando uma lembrança, e, assim, eu hoje eu gosto muito da banda, eu conheço a maioria das músicas e tal, eh, eu e minha família nós já fomos 2 vezes assistir eles ao vivo quando eles foram pro Brasil. É. A gente fez camiseta, foi todo mundo igual, assim. É.
Hum, legal, que bacana. Ai que legal, já virou a banda da família, né? Então, assim, já tinha uma relação afetiva, né, com vocês.
Sim, exatamen Uhum, exatamente. Então, assim, quando toca U2 em algum lugar, pra mim, é é o que eu lembro assim da da da minha do dos meus pais, assim, mais do meu pai né, me meu pai que gostava mais assim, eu lembro da dos nossos momentos em família e tudo mais assim.
Na sua infan Aham, aham. Ai que legal. E essa banda ele conheceu de uma forma assim, eh, inusitada? Ou ele já vinha porque, assim, eu não sei a que momento foi que entrou isso na sua vida também, né, mas, assim, ele sempre foi fã do do U2 ou em um determinado momento que passaram a ser mais fã, e você acabou entrando nessa onda?
Bem legal. Hum. Não, desde que eu na desde que eu nasci ele já era fã, então é! Eu não é. Já já começou lá atrás assim, então. Eh, porque o U2 ele pegou uma a uma fase de do pessoal que tá com 60, né? Meu pai tá, eh, sessenta sessenta anos? É. Ele pegou essa fase e tal, ah, e foi uma banda na época muito grande pra quem gosta de rock, rock pop né essas coisas assim, hã, e foi uma ban
Uau, gente. <chuckles> Então <chuckles> Aham. Uhum, uhum. Uhum. Mas é internacional, não é isso?
É é da da Irlanda.
E seus pais entendiam ou eles só curtiam mesmo o o estilo da música?